آه طبعًا الsocial media لو هتتكلم على الجانب الإيجابي فهو برضو م يعني خليني أقول لك في الأول وفي الآخر هي معتمدة عليك أنت، أنت بتختار إيه. فمثلًا في الجانب ال ال في مذاكرتي أو في في شغلي في الcareer بتاعي، لأ الsocial media فرَقِت معايا إن أنا كنت بابحث عن حاجات متعلقة بدراستي والcareer بتاعي.
إمم. ما ال لو تديني مثال آه. إمم.
آه، يعني مثلًا أيام ما كنت في الكلية، آآ كنت مثلًا م محاضرة معينة أو موضوع معين آآ، أنا مش فاهمه. فببساطة تروح كاتب م كاتب موضوع المحاضرة ده، على اليوتيوب مثلًا اليوتيوب هو اللي بيبقى عليه شرحها.
إمم.
يطلع لك بقى أكتر من 10 أشخاص يعني يمكن 10 ده رقم قليل. أشخاص كتير شارحين الموضوع ده. تبدأ أنت تدوَّر لغاية لما تلاقي شخص معيَّن
تمام، آه، ده من الناحية العلمية ممكن يفيدك ويختصر عليك وقت، آه.
آه طبعًا ومش كده بس أنت بعد كده بقى يعني أنت مثلًا بعد ما شُفت المحاضرة دي، بعد كده تلقائي هتلاقي بيظهر لك شروحات أشخاص كويسة، وشروحات أنت اللي أنت كنت مُتقبلها وفهمتها بتظهر لك بقى. فاللي هو أنت كمان مش محتاج تبذِل مجهود.
آه، فالخوارزميات كده فادِتك فالخوارزميات كده فادتِك في إن أنت تستغلها، إمم.
بالضبط، فأثّرت عليك بالإيجاب. آه كمان في بعض ال المحتوى الج مش هننكر إن في زي ما في محتوى قُلنا اللي هو بيحسسك بالنقص أو إن أنت بعدم الرضا. لأ في محتوى كويس محتوى بي بيتكلم مثلًا عن تنظيم الوقت إزاي تنظم وقتك وما تضيّعش وقتك. محتوى كمان بيساعد على ثقتك في نفسك. في ناس متبنية المحتوى ده. زي ما قُلت لك أنت لما بتتبنى فكرة معينة هي اللي بتبدأ تظهر لك بعد كده. فأنت كون إن أنت بتتفرج على المحتوى ده، الحاجات اللي هي اللي أنت شايفها أنت محتاجها. فلنفرض مثلًا أنا كنت باعاني من مشكلة تضييع الوقت، فبدأت أدوّر على ناس بتتكلم عن تضييع الوقت والتكنيك ال إن أنت ازاي تحافظ على وقتك. بالفعل شُفت على فيديوهات وكان منها يعني نصايح منها أشهر النصايح اللي هي الPomodoro Technique إن هو أنت تقرا حاجة أو تركز في حاجة لمدة 25 دقيقة بعد كده تاخد 5 دقايق آآ 5 دقايق راحة وهكذا 25 في خمسة. بعد كده بعد ما تكمل ساعتين مثلًا تاخد راحة مثلًا رُبع ساعة والّا تلت ساعة. آآ أنا جربتها شخصيًا وفعلًا دي فرقِت معايا جدًا.
امم، دي حاجة كويسة. امم. امم. تمام جدًا. طيب. حلو. فجربتها ونفعِت معاك آه، ما كان يعني مش مُجرد حاجة على النت كده شُفتها، لأ ده أنت شُفتها جربتها عجبتك آه، امم.
آه طيب. لا لا. وفرِقت معايا كمان في أيام ما كنت في الكلية، لغاية حاليًا يعني بعد ما خلصت واتخرجت وشغال. طَب تسأل نفسك سؤال أنا عرفت ال التكنيك ده منين؟ أو الطريقة دي منين؟ عرفتها من الsocial media. ما كنتش هاعرف أوصل لها إلا كده، فده التأثير الإيجابي ببساطة اللي هو للsocial media.
حلو جدًا. من النت، إمم. فهمتك.

آه بصراحة أنت مسكت نُقطة يعني نُقطة مفصلية زي ما بيقولوا، آآ زي ما أنت عارف الSocial Media طبيعي يعني بالذات الآخر كام سنة، آآ بَقِت واخدة حيّز كبير جدًا في حياتنا وبقى ليها تأثير كبير آآ على حياتنا و فعلى أي شخص يعني وناس كتير فعلًا زي ما أنت بتقول، آآ بقت مُتبنية تلاقيها مُتبنية شخصية على الSocial Media مختلفة تمامًا عن شخصيتهم الحقيقية، لو أنت تعرفهم في الحقيقة، طبعًا خلّيني اقول لَك بقى أزيدَك من الشِعر بيت مع ظهور الinfluncers أو المؤثرين زي ما بيقولوا، بقى ليهم تأثير كبير على الناس تحس إن زي ما يكون بيلعبوا في عقول الناس، آآ أيًا كان بقى مثلًا.
إمم. أكيد طبعًا. إمم. يعني أنتِ ده بيبقى شكل مُتعمّد يعني؟ يببقى هُم قاصدين أو عندهم أجِندة معينة أنت شايف الinfluncers بيعملوا كده؟ إمم.
آه آه وتحس إن هي أنا مش يعني مش هاجزم إن هي أجِندة أو إن هي حاجة مُوجَهة، بس أنت فعلًا يعني تحس إن يعني خلّينا نضرب مَثل أبسط مثال في الinfluncers مثلًا بتوع اللبس، أنت مثلًا شخص عادي بقى لّك مثلًا عندَك 20 30 سنة أيًا يكن، طول عمرَك بتل بتشتري لِبس عادي لِبس كويس وبتلبس وبتنزل عادي وتعيش، تلاقي ال الشخص ده اللي هو ال المؤثر بقى اللي بي م محتواه كُلّه عن اللبس والـبراندات والcasual وكده، تلاقيه بيحسسَك بشكل ما إن أنت بعدم الرضا عن لِبسَك، عن شكلَك، عن ستايلَك، مع إنه هو لبسه هو هو.
تمام. إمم. يعني أنت شُفت الحاجات دي عنده هو حاجة منزّلها أو الطريقة اللي هو بينزّلها بيها بتخلّيك أنت مش راضي عنه يعني؟ آه.
بالضبط، فآه تحِس إن ال الفيديوهات طبعًا بتبقى متصوّرة بأعلى جودة وبمونتاچ رائع ي يشِد عينَك ويحسَسك فعلًا بإن في حاجة ناقصاك، مع إن أنت ممكن ما يكونش فيه حاجة ناقصاك فعلًا، بس لأ أنا إزاي ما بالبسش اللبس ده، الBrand ده ما بالبسوش ليه الStyle ده وممكن تكلّف نفسَك فوق طاقتك كمان وفي الآخر برضه مهما عملت هتحِس إن في شعور بعدم الرضا، فده بالضبط ده تأثير الSocial Media على الهَوّية، أنا عن نفسي يعني كشخص مش هاقول لك إن
آه. إمم. طيب أنت اتأثّرت بالشخص، أنت اتأثّرت بالموضوع ده، يعني أنت اتأثّرت ولِبسَك وذوقَك وحاجاتَك بتتغيّر بسبب الحاجات اللي أنت بتشوفها؟

امم، فهمتك.
آآ، بس في النُصّ تلاقي كده فيديو مدسوس ليك، فيديو مش كويِس، فيديو عن م آآ، مش بيعبّر عنك وعن ثقافتَك.
طريقة الكلام اللي بيعبِّر عنها الأفكار اللي بتتقال في الفيديوهات دي.
آه، أيًا كان المحتوى الفيديو، آه، فيديو مش م مش معبِّر عنِّي. وبدأت فعلًا أتسحَّل في الحاجات دي. آآ، لغاية لمَّا جيت من فترة، من فترة قريبة جدًا، آآ، رُحت ماسحه ببساطة. أنا قعدت قُلت لنفسي: "أنا مستفيد منه إيه؟" قُصَّاد أنا
امم. آه. ده قرار خدته مع نفسك والَّا حد شجعك إن أنت تعمل كده؟
ال بصراحة، حد آه شجَّعني، خدت رأي حد، هو كان عمل الخطوة دي، وقال لي، هو قال لي: "بُص، أنا مسحته، ولقِيت إن حياتي ما ما ما مُتِّش مثلًا، أو ما قعدتِش آآ، أعيَّط وأقول: الTikTok يا جدعان، الTikTok فايِتني." لأ، يومي هو هو، زي ما هو، بالعكس، يومي بقى فيه وقت أطول. إن أنا كنت باهلَك ساعتين، 3 من غير ما أحس بيهم.
امم. حس آه، امم. مفهوم، يعني هو أنتَ من شُفت تجربة حد تاني بيعمل كده، وهو آآ، رشَّح لك إن أنتَ تعمل كده، وقال لك: "أنا جرَّبت كده وما اتأثَّرتِش ولا اتهزّيت زي ما إحنا كنّا فاكرين." وأنتَ رُحت عجبتَك الفكرة، ورُحت عملت نفس الموضوع، رُحت ماسحه.
بالضبط. آه، فليه لأ؟ لأن أنا آه كنت ب كنت باعاني من مشكلة، يعني كنت باعاني من مشكِلتين. مشكلة أوَّل حاجة الوقت اللي بيضيع، الوقت ده كله متاخد في TikTok ده، م الmechanism بتاعه إن هو بيدِّيك dopamine shots كده من غير ما تحِس، فأنتَ شغَّال scroll ,scroll, scroll، حاسس بالر بالرضا.
امم. فاهمك. امم.
تاني حاجة، زي ما قُلت لك، موضوع ال الهويَّة أو ال الاتجاه اللي هو واخده، وال الحاجات اللي بتظهر لك غصبًا عنك، حتى لو أنتَ ما سرِّيشتِش عن أو ما سرِّيشتِش عن المحتوى ده، بس ظهر لي فيديو. كون إن أنتَ أصلًا كمان اخدّت وقت معيَّن في الفيديو ده، وقِفت تتفرَّج عليه، ده بيخلِّي خوارزمية ال التطبيق تجيب لك الفيديوهات دي تاني.
فاهمك. مفهوم طبعًا. وأنتَ بقى كويِس إن أنتَ خدت بالَك بقى من الموضوع، ورُحت خدت ردّ فعل رد خدت ردّ فعل كويِس وسريع، ورُحت معالج الموضوع من أساسه. ويالَّا، "أنا مش عايِز TikTok تاني في حياتي،" وخلاص إحنا كده تمام. صح كده؟
فأنا قُلت لأ، أنا جاي جاي عليّا بإيه؟ آه، آه. بالضبط، أنا في أي قر أي قرار عمومًا باخُده، ب باحسب أنا هاستفاد إيه وهاتضرّ بإيه. وهل وأحسب ال ال الضرَر قُصاد الفايدة. البرنامج ده وجوده، فايدته إيه وضرَره إيه؟ لأ، ضرَره أكتر. طب عدم وجوده، ما اشيله؟ لأ، طبعًا فايدته أكتر. هل أنا هاخسَر من غيره، أو ه هينقَّصني حاجة؟ لأ. عايِش حياتي زي ما أنا، وبل جودة أحسن كمان. طيب يالَّا، هاسيبه ليه؟
آه. امم.
مسَحته. فكانت خطوة كويِسة، دي من الحاجات ال آه، اللي شجَّعتني، إن أنا إزاي وحسّيت فعلًا بعدها إن أنا أنا متحكّم في نفسي، مش مش التليفون هو اللي سايِقني أو متحكّم فيَّا. فاهم النقطة دي؟
حلو أوي. لا يار والله، يعني إن أنت وصلت للنقطة دي لوحدك، برضو بمجهودك، آه، ما لاحظت حد بتاع، اتصرفت بناء على كده، وخدت الخطوة دي، خطوة إيجابية جدًا.
هو برضو إحنا في المجتمع ده ما ما لازم تاخد رأي حد. آه. أنا مع إن أنا آخد رأي حد، عادي من حد تاني.
يعني أنتَ عرفت تخلط ما بين الاتنين، وخدت آآ، عملت ده، وعملت ده، وفي نفس الوقت آآ، عرفت توصل لحَلّ آآ، يرضِيك، وحاجة في نفس الوقت ما تبقى مستفيد منها مش مضرور منها. بصراحة أنا مبسوط جدًا إن أنا اتكلَّمت معاك، وأكيد آآ، حابِب إن أنا أتكلَّم معاك في موضوع تاني مرَّة تانية إن شاء الله.
بالضبط.